OK, OK. Et juste, heu, tu que j'ai un petit peu plus de contexte, tu pratiquais, heu, la danse à quelle occasion, parce que, bon voilà, tu as parlé de soirée, de chez toi et cetera. Mais est-ce que tu avais quand même une une petite routine, heu, su avec la danse ou pas du tout, c'était vraiment quand ça te prenait?
Alors avant, heu, j'ai l beaucoup de périodes où j'ai pris des cours de danse. Hem, je faisais pas mal de danses, différentes, heu, de mais j'étais à fond sur la danse africaine. Et heu ouais, c'était trop bien. Et heu, même ça, tu vois, j'y prends plus tant de goût. Et heu, sinon, non, je dansais beaucoup à la maison et après, heu, beaucoup en soirée. En fait, heu, j'habite dans une ville où, heu où, heu, sortir on peut sortir encore à n'importe quel âge, heu. On danse beaucoup. Mais heu, mais je crois que tu sais, en fait, heu, ç je pense ça avait déjà commencé avant. J'ai commencé parce que l'an dernier, j'arrêtais pas de sortir, je dansais tout le temps. Et là, cette année, heu, je sais pas, ça m'a un peu découragé, mais, hem, je pense que c'est à cause de la vi enfin, en partie, la ville m'a un peu, éloignée de la danse parce que, hem, en fait, heu, ici, comment dire déjà le genre de musique, c'est pas trop mon truc, c'est très techno, électro, et heu, je trouve que c'est pas très dansable. Et puis, heu, les gens dansent pas ensemble, en fait. En fait, tu danses dans ton monde, heu. Ouais.
OK. OK, d'accord, trop bien. D'accord. Ouais, OK. D'accord. Ouais. D'accord. D'accord, OK, ouais. Mmh mh. Oui, je vois, ouais, solidaire solitaire. Ouais, ouais, ouais. OK, ça marche.
Et heu c'est que moi, je conçois pas la danse comme ça. Pour moi, c'est un truc de groupe, heu, de partage d'énergie. Et, heu, et ouais, ça a commencé là, en fait.
Ouais. OK et tu disais que ton, intérêt principal, c'était pour la danse africaine ou il y d'autres danses que tu pratiques, heu, je sais pas la salsa par exemple, ce genre de ce genre de choses de couple?
Heu, non, alors je suis pas douée pour les danses de couple. <chuckles> Donc j'aime bien danser avec les gens, mais il faut pas qu'on s'accompagne. Mais heu, hem, mais oui, africaine, vraiment l au sens large, heu, nord africaine, maghrébine, heu, et ça tire un peu sur de la danse orientale, heu. Mais, heu, non, des trucs très terriens, heu, très, heu, très ancrés dans la terre, tu vois?
Ok, ça marche. D'accord, OK, je vois, ouais. OK. D'accord, oui. Mmh mh. Ouais, je je vois je vois. Et et ça, il y a pas de soirées qui sont organisées, tu parlais des soirées techno, donc, bon, ça en effet c'est pas ton truc, mais heu, tu as regardé un petit peu sur Facebook ou sur, heu, des plateformes comme ça ou le site de ta ville peut être, heu, si heu, s'il y a des soirées qui sont organisées qui correspondent plus à à tes goûts, heu, en danse?
Alors ouais, je faisais ça avant et en fait, je suis beaucoup, beaucoup sortie aux seules soirées, heu, de danse africaine. Heu, j'aime bien aussi tout ce qui est, heu, balkans, et heu, j'allais à des soirées des balkans parce que, hem, en fait, pareil, tu danses ensemble, il y une énergie, mais, heu, tout en faisant des pas, heu, chacun, heu, de enfin pas de son côté. Mais ça ressemble aussi un peu au dabkeh, heu, des choses où tu, tu danses ensemble, heu, les bras sur les épaules de l'autre, et puis, heu, tu tapes, quoi, du pied. Et j'en je les ai toutes écumées, en fait, et je les ai tellement faites, c'était toujours la même chose, les mêmes musiques dans le même ordre. Et puis en fait, même si, heu, il y avait une grosse énergie, je sais pas, il y a toujours un truc d'absence des gens, là-dedans. En fait, chacun danse pour soi.
D'accord, OK. Ouais. D'accord, ouais, OK. D'accord, ouais. Ah ouais, dans quel sens? D'accord, ouais, dans le sens où il y a pas trop de de communautés d'énergie collective, heu, c'est c'est ça que tu veux dire?
Ouais, c'est ça, exactement.